Vậy là vậy là mình phải nên chọn lọc tới cái những cái trang phục mà cho dù lỡ như là người ta bận có đẹp đi thì, ờ, nhiều khi là bạn mặc cũng hổng đẹp, đúng hông? Thì hổng biết là ai là cái người mà là người nổi tiếng ở trên mạng đó mà khiến cho bạn thay đổi cách ăn mặc nhiều nhất ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ờ, hiện tại á là cái người mà ảnh hưởng mình nhiều nhất á chắc là bạn Hà Thi nha. Bạn đó thì nhiều trên YouTube với lại Instagram nha bạn. Từ khi mà mình theo dõi cái bạn đó đi thì cái phong cách của mình nó trở nên nhẹ nhàng rồi nữ tính hơn nhiều luôn á.
Ừ. Ừm.